Eh beh sì, sì, in effetti sì, è vero.
<chuckles> Non c'hai mai fatto ca che siano Guns N' Roses, che siano chi ti pare, <chuckles> alla fine le ca le canzoni di di grande successo sono delle ballate normalissime o giù di lì. <chuckles>
Ah, i Guns soprattutto, cavolo, è vero. Eh sì, prendi tipo, che ne so, dei Guns N' Roses mi viene in mente November Rain, che vabbè, bel bel pezzo eh; però se tu consideri ve i primi dischi, magari sai, Appetite for Destruction che è tutto cattivo, uhm, però è vero, poi la gente si ricorda di più le ballad, eh sì.
Eh, appunto! <chuckles> Eh, cer È vero, è proprio così. E senti
Dei Black Sabbath, no però dai. Dei Black Sabbath, forse
Dei? E Black Sabbath forse non ce ne han no ce l'avranno pure qualco
<chuckles> Sì, alcune sì ma sono un po' più di nicchia.
<chuckles> Ce ne han Sì, sì, non non hanno non hanno avuto quel quella cosa lì. Vabbè. <coughs> Ma sei andato solo con la tua fidanzata?
Esatto. Sì, sì, sì, eravamo solo noi 2, poi abbiamo conosciuto dei ragazzi siciliani simpaticissimi, ehm, e niente erano erano lì va beh, concerti comunque poi si fa sempre un po' amicizia.
<clears throat> Ah-ah. Eh, una bella occasione anche quella, mh. Certo, è sempre una una grande occasione per trovare gente di altre parti d'Italia o de o d'Europa o del mondo, no. Perché c'hanno proprio questo di bel
Sì. Purtroppo poi io ho ho perso i contatti con con queste persone, non ehm, adesso non saprei.
Ah. E ti conviene andare a un altro concerto allora.
Eh, chissà, magari sì, bisogna bisogna fare de delle altre amicizie.
<laughs> S e e invece l'ultimo che hai visto di chi è?
Eh, adesso sai comunque, io vado sempre ai concerti, ma anche per una questione comunque economica, adesso i concerti hanno hanno dei prezzi cioè, incredibili. Io mi mi ricordo quello lì dei Black Sabbath costava sui 40 € tipo, che non è poco, però all'epoca davanti, a sentire i Black Sabbath; cioè adesso ti costerebbe
Eh, adesso costano un sacco di soldi ragazzi. Eh. Ah-ah. Eh, dici ne vale ne vale più che la pena insomma, uhm, hai detto, eh.
Sì. Adesso veramente costano tanto, quindi vado magari nei locali della mia città dove magari fanno un po' più sul blues o jazz, ma anc anche metal, c'è una bella scena metal; ehm, e quindi mi sento i concertini così. Ho sentito un gruppo molto bello, ehm, che sono finlandesi, 2 pazzi: c'era il batterista incredibile, bravissimo, ehm, e chitarra. Era batteria e chitarra. Facevano una roba tempi dispari, un po' metal, uhm, stranissimi.
Sì. Sì, ottimo. Vabbè. Ah! Ah. Ah, e basta? Okay. Ah! Ho capi sì, sì. E
Mo molto bravi. Poi c'era un gruppo qua di local, ehm, anche loro metal pesante, lento. <laughs>

Mhmm, dici?
È v è brutto, però pensa senza basso; cioè è peggio, mhmm, che
Dici che è peggio senza basso? Oddio, o u una chitarra o 1 tastiera, 1 pianoforte ci vogliono, no?
è peggio senza bass Eh, esatto, però sai chitarra, tastiera, un uno strumento che faccia un po' da, mhmm, linea melodica, così e eh.
Eh, vabbè, okay, pe però la melodia chi la fa? Cioè se se non la fai <chuckles> se c'è solo il basso e batteria, chi gliela fa la linea medoli melodi
Eh no, no, no, è interscambiabile. Però ho capito, bas Ehm, ma sai che c'era un gruppo nella mia città, che che si chiamavano, ehm, Fufat Quartet, ma erano in 3, perché poi tipo c'era il sassofonista che se n'è andato e non mai suonato con loro, ed erano 2 bassi e la batteria; ed erano fortissimi, tro troppo belli.
Eh. Eh? <laughs> Sì. Oh, porca miseria. Eh, eh, eh. E riuscivano andare avanti a fare qua quanta roba potevano avere in in repertorio una band così? <laughs> Era sperimentale diciamo. <laughs> Ho capi
Non lo so, hanno smesso di suonare poi. <laughs> Molto sperimentale, però io ti giuro il primo concerto loro che ho sentito, mi sono divertito tantissimo, perché c'era poi alla fine 1 dei 2 bassi che faceva un po' più tipo l'assolino, un po' la melodia, ehm, bello bello, proprio tanto sperimentali però, sì.
Eh, certo. Sì, okay, ti seguo, eh. Va ciano c'hanno provato diciamo così. <coughs>
C'era un un mio amico che era gasatissimo dal pubblico, gli diceva: "Eh hai visto, non serve la chitarra", ehm, "2 bassi." <chuckles>
<laughs> Ho capito. <chuckles>
Però sì, mi piace mol io suono la chitarra infatti, quindi, ehm, questa cosa che t'ho detto, è un po' anche n uhm, nel mio interesse.
Eh. No, si può fare a meno. Guar v vabbè, l l'esempio più classico, vabbè la canzone vecchissima era, ehm, E Eleanor Rigby dei Beatles; e vabbè, quello proprio viene preso sempre a esempio, no, dici, come comunque fare in una canzone senza batteria, senza basso, senza niente. <chuckles>
Sì beh, eh, cavolo cioè È vero, è vero, v uhm, persone. <chuckles> Vabbè quel disco lì è veramente incredibile, cioè clamoroso.
Eh. Indubbiamente dai. Senti, mi ha fatto piacere parlare con con te, di questa tua esperienza, e del insomma del tuo amore per gli ehm, per il metal. Era un po' che non avevo occasione di di i i i di parlare di questo, e e quindi per questo ti ringrazio.

Eh, certo. <chuckles> Siamo i primi. <chuckles>
Eh, ma invece no. Invece c'era pieno di gente, sembrava il Signore degli anelli; c'era pieno di di proprio uhm, di tutte le età, tra l'altro; c'erano ragazzi come me, più giovani, ehm, più vecchi, c'era di tutto.
<laughs> Sì. Eh, beh, insomma i Black i Black Sabbath sono multigenerazionali da questo punto di vista, ecco, no?
Sì, e sì, sì, incre hanno unito proprio tutte le persone. Ehm, e niente, quindi io mi sarei accontentato ma comunque avevamo il parterre, mi sarei accontentato di stare un po' dietro, comunque e era un bel posto, la mia fidanzata mi prende co per la mano, mi fa: "Andiamo." E fa tipo un un varco tra la folla, tipo rugbista e
Indubbiame Ah-ah. Mh. Andia qui. Guadagniamoci sti 10 metri. <laughs>
e alla al alla fine ha guadagnato la la prima posizione grazie a lei. Eravamo davanti, sì, sì.
Ah, addirittura! <chuckles> Eh, le donne son sempre avvantaggiate in questo. <chuckles>
Ci voleva ci voleva una donna, però io mi sarei accontentato. <chuckles>
Sì, sì, sì. Se se lo fa un uomo gli dicono: "Beh, che stai face ma che vuoi?" <chuckles>
Beh, io mi ricordo e ci guardavano comunque tutti un po' male, io volevo morivo dentro, però alla fine ne è valsa la pena. Non smetterò mai di ringraziare questa persona.
Eh, ti credo. <chuckles> <chuckles> Okay. Hai goduto del hai goduto del del del vantaggio, <chuckles> diciamo così.
Sì, sì, sì, ne ho approfittato proprio alla grande.
<laughs> Okay, va bene. Ehm, e quindi l'attesa è stata lunga prima che cominciasse il concerto, sì?
E niente, quindi eravamo dava Sì, sì, e non finiva più. Non finiva più e faceva un caldo incredibile.
Ah, ma ti eri portato qualcosa, da bere d che ne so.
Aveva una una bottiglietta d'acqua, sicché, ve mhmm, me perchè adesso te le tolgono le bottigliette, che tipo magari le vendono lì ai festival; invece lì no, ehm, mi ricordo che avevo sta bottiglietta qua e me lo son bevu di plastica e non avevo, sai, le borracce.
Ah, bere. No, sì. <laughs> Sì.
Eh, e vabbè. È è stato bellissimo. No non stavano
Eh. <coughs> Con una sola bottiglietta d'acqua e affrontare tutto quel caldo?